Ah, bilang tatay, ah, siyempre kailangan mong makapag-provide na hindi, hindi kayo mamromroblema sa, ah, pagkain, sa mga gastusin sa mga bills makapagbayad ng bills lalo na 'yong, ah, mortgage na pinakamalaking ah
Mm.
kumakain o kumukuha ng o tumatapyas sa sa suweldo ang, ang
Hmm.
worry ko lang, eh, dahil sa tumataas na bilihin tapos siyempre ako lang 'yong nagpo-provide sa sa family namin and okey lang naman sa akin 'yon.
Oo.
Kasi 'yong misis ko, eh, siya rin and siya rin naman 'yong nakatoka sa mga bata and tinut tinutulungan ko rin naman siya pagkatapos ng trabaho ko. So talagang, ah, gusto kasi kasi namin is hands-on kami. Eh, 'yong, ah, nagiging problema ko, eh, parang gusto ko sanang siyempre gusto mong mahawakan lahat, eh. Gusto mong makontrol ang mga bagay-bagay. Eh, ang hirap, alam mo 'yon ang hirap, ah, humanap ng, ng sideline na, um, pandagdag sa, um, makakatulong sa mga gastos mga gastusin tapos, um
Mhm. Mm. Mhm.
mabaya mabayaran 'yong mga, mga utang ko sa OLA kasi siyempre 'yon na 'yong pag paghuhugutan ko, eh, dahil kinakapos na sa budget and 1 pa dahil 'yong 2 'yong 'yong anak namin, eh, yung 1 kasi, eh, may nasa, ah, autism spectrum.
Oo. Hmm.
So, yung tipong, ah, functioning naman siya. Pero yung tipong, ang hirap lang kumilos parang, um, sa pagdidisiplina, sa pag-iinteract. Kung paano siya magiging sociable sa sa labas so, um, yung pang-therapy 'yon nga yung hinahanap ko na paano ko masasagutan yung parang gusto mong masagot lahat pero parang, kinakapos ka na parang na minsan nanghihina nanghihina ka na ng loob. Paano kaya yung, ah, maisu-suggest mo do'n?
Mm. Mm. Mm. Ano, bago lahat 'no, ah, naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Pero dito ba sa, um, sitwasyon na ibinigay mo na, na-try mo na ba itong i-consult sa asawa mo, nasabi mo na ba sa kanya na ito yung mga nagiging, um, struggle at problema mo sa pang araw-araw?
Oo, salamat sa tanong. Ah, nasasabi ko naman pero alam mo yung bi minsan pag, pag tatay ka na kasi parang, or magulang parang or siguro kahit naman single parang ayaw mo ng halimbawa may problema ka sa, sa buhay tapos ayaw mo i-share sa pamilya mo kasi ayaw mo silang madamay. Ayaw mong madagdagan pa yung iniisip nila kasi parang hindi sa pagiging se ano, ah, sexist ba or what, kasi, eh, bilang lalaki parang kailangan mong mag-provide, eh, di ba? Kailangan mo mahanap makahanap ng solusyon parang lagi kang on the go, yung gano'n ba? Nasasabi ko minsan sa kanya pero madalas hindi talaga kasi, ah, as in mas cons mas concern ako sa ano, eh
Hmm. Okay. Mm. Okey. Mhm.
paghahanap ng pera. <laughs>
Oo, oo. Ito bang ano ito bang sitwasyon mo ngayon 'no? Ah, nako-consume na ba niya yung oras mo or yung sa isang araw parang hindi ka na masyadong nag-fu-function dahil parang yung utak mo do'n nalang nakatuon?
Ah, nafafa nag-function pa naman ako, nakakapag alam mo yun, kumbaga parang nakakapagplastikan pa naman ako sa sarili ko na, "Ah, okey lang naman lahat napapakita ko pa naman sa kanila na okey pa naman ako," yung ganun ba.
Oo. Mhm. Mhm, bukod bukod ba sa asawa mo, mayro'ng ka napagkwentuhan nito sa mga kaibigan mo, na-try mong humingi sa ka nila ng advice?
Wala, eh. Um, wala talaga as in, um, mas marami may may nasasabi ako sa misses ko, pero, um, ayun nga. Ah, yung sa usaping pera naman. Ah, salamat pasalamat na rin ako sa sa company namin dahil nakapag-loan ako. Para mabayaran 'yong sa bangko na kailangan. Kasi ayun nga 'pag 'pag usaping bahay, eh, ang daming kailangan bayarin, eh. So, nakapag nakapag aano naman sila, nakatulong naman. Nabayaran ko rin naman. Pero kulang and, mabait sila sobra na 'di na lang nila pinabayad sa akin.
Mm. Mhm. Mm. Mhm. Totoo 'yan, mhm. Mhm. Okey, okey, alam mo ’no, may mga bagay talaga sa buhay na, hindi natin kontrolado kahit ’pag pilit mo ’yan ikontrol, pilit mong, um, hawakan sa mga kamay mo, eh, hindi mo ’yan kontrolado talaga. So, kung i-stress mo ’yong sarili mo sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado, eh, ikaw din ’yong talo, ’di ba? May mga bagay na kailangan mo na lang mag-surrender at ipaubaya na lang sa pagkakataon. Pero at may mga bagay din na kailangan nating, ah, tanggapin na ’yon na ’yon, ’yong naka, ah, nakatadhana ’no. Pero, alam mo, sa atin naman, um, marami namang option, ’di ba? Kung ang problema mo, isa sa mga problema mo ngayon sa finances, ’di ba? Um, puwede kang maghanap ng mga part-time job, tama ’yong ginagawa mo na naghahanap ka ng mga part-time jobs, o kaya, try to, um, ask help. ’Yon lang. Kasi may tendency talaga lalong lalo na sa mga lalaki na parang may ego na ayokong humingi ng tulong, ah, kaya ko 'to, pero hindi naman kahinaan ’yong paghingi ng tulong. ’Di ba, lalo na kung, um, minsan ’yong ho ’yong tulong na ’yon na lang ’yong magiging hope mo, ’di ba, para magpatuloy. So, hindi siya kahinaan, minsan mas malakas pa nga ’pag marunong kang humingi ng tulong, kasi alam mo kung kailan or alam mo ’yong limit mo sa sarili mo na hanggang dito lang ’yong kaya ko, kailangan ko na ng tulong, ’di ba?
Oo nga eh. Kaya nga. Mm. Oo. <laughs> Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Siguro ano rin, kasi 'yong nakikita ko rin dati sa sa nanay ko. Na, feeling ko ang galing din niya kasi na parang, ang dami naming kailangan ma masolusyon na financial na problema. Pero, halimbawa kailangan ko, "Ay, ma, baka kailangan ko ng computer." ganyan ganyan. Siyempre hindi ko pa alam 'yong value ng computer na no'ng college, eh.
Mhm.
Kasi alam mo 'yong parang, "Ah, eto bili ka ng ano, mag mag-withdraw ka dito." So, parang 'yong 'yong gano'n ba na parang, sana nagagawa ko rin 'yong katulad ng sa mga magulang ko na, makakapag-provide, makakapag, ah, solusyon, na eto ano, na nahanapan ko ng solusyon ah, nahanapan ko 'yong, panggastos nating kinabukasan. 'Yong 'yong gano'n ba, parang sana nagagawa ko rin 'yon.
Mhm. Mhm. Oo. Oo, pero ano ba yung sitwasyon ng niyo noon, ano ba yun? Kayo ba yung sobrang hirap talaga or tama lang?
Anong sa ka nung college? Naghihirap na kami nung I mean middle class naman, pero yung tipong siyempre ano yun, eh, panahon ng recession ba yun? Yung nagkakatanggalan na rin sa trabaho. Siguro feeling ko yung nanay ko nag ano siya nun, eh, ah, early retirement.
Oo. Mm. Mm. Mm. Ah, okey pero alam mo yung iba-iba kasi yung sitwasyon, eh, saka iba din yung panahon noon, di ba? Nung panahon na yung nanay mo yung nagpo-provide iba naman yung panahon ngayon. Una, mas mura yung mga bilihin nun, mas magaan ngayon kasi mas mahal na yung mga bilihin, mas mataas na inflation. So, yung sitwasyon nun hindi mo puwedeng i-compare sa sitwasyon mo ngayon, di ba? So, siguro kung hugutan mo lang na inspiration yung nanay mo na na kaya nga ng nanay ko noon bakit ako hindi ko kaya, di ba?
So, hmm. Oo. Oo, kaya nga, eh. Hmm, tama. Parang minsan nape-pressure ako sa ganyan, parang tama ka naman, eh, na maging inspirasyon siya, actually inspirasyon namin o a i actually inspirasyon namin yung mga magulang namin tiyaka isa't isa. Kasi yung sa asawa ko hindi man sila, um, sobrang sa middle class, pero nakapag-provide at napatapos siya ng magulang niya. Kasi yung panganay hindi nakapagtapos, eh, na ina inuna yung barkada, tapos siya yung nagpaaral naman sa bunso nila. So, yung mga pinagdaanan nila na na mga paghihirap, eh, talagang nakaka-inspire, eh, yun nga parang nape-pressure din ako na parang grabe, saan ko saan ko kukunin pa yung pang pang sideline? Na mapapagod ka, siyempre okey naman sa'kin yun, yun nga lang ma mawawalan din ng oras para sa mga bata.
Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Hmm, okey. Yung pressure ba saan galing? Yung pressure ba na baka hindi ka makapag-provide o yung pressure baka hindi mo ma-meet yung expectation ng ibang tao towards you?
Ah, ah, lahat-lahat. Oo, sabay-sabay lahat.
Mhm. Totoo 'yon, ah.
Tapos siyempre nando'n pa yung pressure na, um, siyempre wag mong kakalimutan yung misis mo, <chuckles> di ba? Kailangan loving loving pa rin kailangan sweet parin.
Mm. <snorts> Oo. Pero alam mo yung pressure, nag-i-esteem yan sa ano, eh, sa lack of confidence 'tsaka sa insecurity, di ba? Don't compare yourself di ba? Sabi ko nga kanina iba yung sitwasyon mo, iba yung sitwasyon nila, di ba? May mga strengths ka mayro'n din namang mga weaknesses. So, wag mong i-compare yung sarili mo, just provide do what you need to do, di ba? Kahit pa mahirap kahit pa hindi gano'n katulad nung napo-provide nung iba ang mahalaga nakakapag-provide ka nagiging responsable kang magulang nagiging responsable kang asawa 'tsaka anak. So, 'yon, ah, don't compare yourself.
Mm. Mm. Tama. Oo. Oo. Eh, salamat sa pagbanggit mo na 'yan na, um, yung magkaroon ng ano, ng kumpiyansa rin sa sarili.
Hmm. Oo. Totoo yun 'no. Saka 'pag nai-stress ka, 'pag nararamdaman mo na nai-stress ka na, nawawala ka na sa focus, pahinga ka muna, di ba? Hinga ka ng malalim, di ba? Gawin mo yung mga gusto mong gawin, yung mga nakakapagpasaya sa'yo. Kasi, um, nakakapagod din naman di ba, maging breadwinner. Na ikaw lahat gumagawa, ikaw lahat sumasalo. Pero 'wag mo ring kalimutang magpahinga kasi siyempre kahit pa sobrang sipag natin yung ka pe 'pag yung katawan na natin yung bumigay, eh, kahit pa gusto ng utak natin, hindi natin na magagawa lahat ng mga gusto nating gawin.
So, yun. Oo. Mm. Oo nga 'no. Sobra. Mm. Oo. O, tsaka ano rin, eh, um, nagpapasalamat din naman ako lagi sa sa asawa ko na, sinasabi ko naman sa kanya na sobrang salamat sa sakripisyo niya dahil nag-resign siya para sa mga bata, na matulungan din kami ka sa gawain sa responsibilidad niya sa bahay. So, sobrang salamat din ako sa sa mga mi minungkahi mo, sa pagpapaalala na magpahinga, ayun. Um, Itaas pa rin yung sarili.
Hmm, pero mm. Mhm. Mhm. Oo. Mm, saka 'wag mo ring kalimutang pasalamatan yung sarili mo kasi nag-e-effort ka rin naman, di ba? Nagbibigay ka rin naman ng sus ah, sustento sa lahat ng mga, um, pamilya mo. So, think yourself pa rin. Mhm. Ayun, maraming salamat sa nabahagi mo sa'kin ngayon.
Oo. <chuckles> Oo nga 'no. Salamat din. Okey. Salamat din sa ano, oras. Paalam.